Olha, agora que você falou, eu nunca parei pra conversar de fato com ela. Você me deu uma luz agora na mente, porque eu acho que é meio que ado, um um cenário horrível aqui. Mas talvez, pra ela, deve ter sido esse cenário horrível, porque pra mim não é. Ela estava com situações bem delicadas no casamento dela, sabe, tipo o esse meu cunhado, ele é alcoólatra, então várias situações ela passou por crise do do casamento aqui, ela estava puérpera, né, depois da neném, então eu entendo que o cenário dela foi diferente.
Uhum. Uhum. Certo. Sim.
Pra mim, não. Eu escolhi priorizar o meu mestrado, priorizar meu casamento, então eu e meu marido, a gente viajava muito, nós não tínhamos filhos, então a gente não tinha muita, sabe, responsabilidades, eh, digamos assim, para outras pessoas além da gente. Então, o meu cenário, tipo, a minha bolha era diferente da minha irmã. Então eu acho que que isso que você falou faz muito sentido. A minha mãe é lógico que ela nunca ouviu de mim, que ela não sabe também como foi a real situação, porque ela deve ficar confusa de: "Se estava tão ruim lá, por que que ela veio e e você não?" Eu acho que a minha irmã, ela também tem essa vergonha e esse ego junto, e é o que você falou, gente, eh es sim, tenta manter um pa entendeu. O Brasil é mais caro. E aí acaba que eu fico estressada com essa situação, porque eu não sei como me comunicar diretamente. Agora que você falou da minha mãe, eu realmente, eu vou tentar alinhar isso com ela, só que eu não sei como abordar esse assunto, porque como é uma situação envolvendo o financeiro e tudo, eu também não quero meio que apontar pra minha mãe porque de certa forma a minha mãe dá por ser mãe também
Olha. Claro. Exato. Uhum. Exato. Uhum, sem dúvida. Uhum. É. Uhum. Não, eu entendo você. É a mãe das 2, né? Sim. É
É, ela dá muita permissividade também, tipo: "Ai, minha filha está pedindo meu cartão, eu não vou negar. Ela tem os meus netos pra ajudar", e eu entendo que a minha mãe, ela abre mão, assim, pra pra ajudar a minha irmã, então eu tenho que até tomar cuidado com isso pra também não falar bem assim: "Ah, mãe, seja assim não, um uma mãe que passa a mão na cabeça e não sei o quê", que de certa f quando esse dinheiro tá saindo é do meu bolso, entendeu. De certa forma.
Claro. E veja bem, assim, esse contraponto, né, porque você decidiu se priorizar. Se alguém falar que isso é uma decisão errada, aí é problema deles, mas você decidiu se priorizar, priorizar seu casamento, sua carreira e isso envolve você não ter responsabilidade financeira nem com o filho. Então, por que que você tá assumindo essa responsabilidade financeira com relação à tua irmã, que é uma pessoa que é casada e que tem um marido, que tem uma vida financeira que, se não for como ela quer, ela pode ajustar, né, então mas eu acho que isso tem que estar claro antes de mais nada pra sua mãe, porque ela tá no meio dessa e ela tá aí no meio dessa confusão, tentando ajudar os 2 lados e mãe é mãe das 2, né. Então, eu acho que um diálogo muito aberto e muito realista mesmo, mas de uma maneira doce, explicando, contando seu ponto de vista pode ajudar muito a sua mãe a entender isso de uma maneira diferente.
É. É, uhum. Sim. É. Uhum.